É, é, e eu gosto desse jeito, desse estilo de conhecer a cidade, que, normalmente, é se perdendo. Claro que, às vezes, tem alguns perrengues, do tipo, você não consegue voltar, <laughs> por algum motivo assim pelo mesmo caminho ou, eh, você até consegue, você pode olhar sempre, né, no Google Maps, mas eu tenho medo de fazer isso e acabar a bateria do celular, porque aí eu, realmente, não consigo voltar.
Claro. Claro. <laughs> Uhum. Essa é a questão, as pessoas hoje, eh, têm tudo ali no celular, o Google Maps no celular, se te derem um mapa real, um mapazinho de papel, você vai conseguir se localizar e chegar no lugar que você precisa?
É. É. Ah sim, porque eu sou uma pessoa idosa já, já tenho <chuckles> eu usava o guia de ruas no colo, de papel, pra dirigir, minha
<laughs> Está acostumada com essa tecnologia.
Exato, eu sei usar o <laughs> o mapa, até porque ele é é igualzinho, né, o do Google Maps, ah, só que ele não te dá, né, o Google faz o caminho pra você você tem que
<laughs> Aham. É, quando você entra numa ruazinha errada, ele já, eh, reconecta, exato.
É, ele te avisa, né, <laughs> o mapa no papel não avisa, <laughs> É, é verdade, e também perguntar, né, para as pessoas que
Ah, esse é o método mais antigo do mundo, né, perguntar.
O quem quem tem boca vai a Roma, exatamente.
Quem tem boca vai à Roma.
É, exatamente eu pe e o perguntar, é muito legal, porque você interage com as pessoas é muito interessante e essas as técnicas, eh, vintage, antigas, porque
<chuckles> As técnicas ancestrais e o Google Maps, perguntar.
<laughs> Isso técnicas ancestrais, <laughs> rudimentares, do tipo, entrar num bar e perguntar. Eh, eu a acho que a última vez que eu fiz isso, eu estava numa cidadezinha de praia, que a gente foi e a p eu como foi com um amiga e a praia não era exatamente praia pra banho, e a gente queria deitar tomar sol, mas a próxima praia era, na próxima cidade e o trem, e tinha um ônibus, mas a gente pensou: “Será, que dá pra ir a pé?”. Aí entramos no bar
Hum. Uhum. Uhum. Tá okay. Okay. Ah olha, as ideias.

Exato. E São Paulo, as pes tem muito golpe, muito crime. Todo mundo saca imediatamente que você não é dali, mesmo que você seja brasileiro.
Ah. Verdade, eu tinha esquecido dos golpes, gente.
É, golpe. E aí vê que você está com uma cara de perdida, se você abre um mapa em São Pau se você fica muito no Google Ma 1º que se você ficar olhando no celular em São Paulo, talvez te levem o celular, pra começar. Então, se você se perder em São Paulo, se você quiser olhar o celular, você tem que entrar numa loja, entrar num bar, entrar em algum lugar, pra abrir. Não andar com o celular na mão. Não pode.
Que era, aí já era. Entendi. Aham. E não fazer cara de perdida. Faça cara de paisagem.
Isso. Não faça cara de perdida. Não peça informação. Peça informação sempre dentro de um restauran dentro de um negócio, não pra pessoa na rua. Eh, porque a pessoa na rua pode te dar um golpe. <laughs>
<giggles> Uhum. É. Ainda corre esse risco. Então, assim, eh, se se perder em cidade grande
Corre esse risco. É.
fique em pânico. <giggles> Se se perder em cidade pequena, pode ficar tranquilo. Calma. <giggles>
É. Se perder em cidade grande. <chuckles> É, exatamente. Se perder em cidade pequena é muito mais tranquilo. A cidade grande, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, nossa! Você você corre muito risco de tomar todo tipo de golpe só porque você tá com uma cara de que você tá perdida, porque o malandro já sabe. <giggles> O golpista te identifica. Tá, mas ele te reconhece, você f pis levantou a sobrancelha de um jeito perdido, ele já tá ali pra te dar o golpe, né?
Hum. Verdade. Ele já tá ali, ó, na espreita. Você sabe "Opa! Vítima. Vamos lá." <laughs> E, ai, muito bom. Então, obrigada por comentar aqui, eh, sobre ter se perdido em viagem, como foi pra você essas experiências, gostei muito de ouvir. Obrigada.
É, olha: "Otário identificado." <laughs>